J'ai un petit problème qui me frustre, heu, dans ma vie, c'est enfin, c'est que je suis timide pour rencontrer des gens. Je j'ai j'ai j'ai peut-être trop peur de déranger, de mal faire la chose, de de me faire juger, ch enfin, ce genre de choses. Alors qu'honnêtement, une fois que ce, heu, on va dire l'introduction, la présentation est faite, que je connais un peu les gens, je suis même, heu, carrément extraverti. Je suis et timide et pas du tout timide, mais le 1er pas est vraiment, pour le coup, il est impossible et je vais même rajouter que, hem, bah, pour trouver une partenaire, je je n'arrive pas à faire ça, parce que je ne fais pas le 1er, jamais. Même si la fille est jolie, c'est même pas que je vais la pas la draguer, c'est que je vais même pas lui parler. Je vais peut-être même, heu, adopter une stratégie d'évitement, justement, à cause de cette timidité et et, honnêtement, ouais, ç ça me frustre, enfin. Je j'aime les gens, en plus, donc, heu, c'est une qualité que je n'ai pas et j'aimerais rencontrer plein de gens, parce que, je pense être sympa, en en tout cas, malgré tout, mais mais j'y arrive pas et c'est, heu, f ch je trouve ça dommage, quoi. Si tu as des conseils, pour m'aider à combattre ça à à avancer et rencontrer des gens, enfin, je je je suis preneur, ouais.
Ouais, je vois. Bah, déjà dans un 1er temps, merci beaucoup te confier à moi par rapport à ce sujet, heu, on va vraiment faire le maximum pour, heu, pour trouver des solutions ensemble. Et déjà tu es sur la bonne voie, parce que tu as cette volonté de changer donc c'est vraiment top. Moi, je voulais savoir, hem, donc tu m'as dit qu'il y a certaines situations où tu te sentais plus timide, par exemple, heu, quand tu parles avec des filles ou quoi. Heu mais est-ce que c'est dans, heu, absolument heu toutes les situations même avec des gens que que tu ne connais pas ou est-ce qu'il y a quand même heu, certaines heu situations qui sont plus propices à à on va dire, heu heu, que ta timidité un petit peu se se développe plus, quoi?
Il faut que le, mmh, la 1re introduction soit faite ou que je connaisse la personne depuis longte en fait, j'ai l'impression que c'est comme si, mmh, j'avais une carapace qui me bloquait et qu'une fois que quelqu'un a pénétré cette carapace, c'est bon et ça peut se faire en peut-être avec quelques verres d'alcool, pour être honnête ou pe t ou en simplement, en discutant en 5-10 minutes mais sinon, heu, non impossible! Même dans un groupe, même dans une situation, heu, tranquille heu posée, s'il y a 2 personnes que je ne connais pas, beh je vais pas être heu le moi-même extraverti que comme ça quoi, voilà.
Je vois. Ouais, non, je comprends bien et peut-être qu'il y a certaines configurations qui, peut-être, te mettent plus à l'aise quand, heu, quand tu es dans des petits groupes ou quand tu rencontres des gens seuls, ou, contrairement à à des grandes soirées, où là, c'est peut-être un peu plus compliqué de d'aller vers les gens. Est-ce que tu as déjà des configurations que que tu as, heu, relevées, qui, potentiellement, te mettaient plus à l'aise?
Heu, j'en ai pas en tête, heu, après, j'imagine que, mmh, enfin, c'est peut-être pas ça, mais je pense que, j'ai un peu je stresse un peu du jugement, des réactions des gens. Donc, j'imagine qu'en petit groupe, c'est plus facile, parce qu'il y a moins ce ouais, il y a moins d'efforts, il y a moins, heu, de regard sur moi, donc forcément c'est mieux. Mais, hem, encore une fois, on va dire qu'il y a 4 personnes, s'il y en a 2 que je connais pas, il faut que, heu, la troisiè enfin, l'autre personne, elle m'introduit ou qu'elle les connaisse déjà, quoi. Que qu'elle me donne, quelque part, une crédibilité, sinon, heu, je vais pas réussir à me la donner moi-même, quoi.
Ouais, non, mais, mmh, je comprends bien et heu, peut-être que, hem, ça dépend aussi du contexte dans lequel tu les rencontres? Peut-être, heu, que tu as remarqué que si tu rencontrais des gens dans un contexte qui t'es familier, peut-être, heu, tu fais du sport ou ou tu fais un art ou tu fais une activité qui qui peut-être te plaît. Est-ce que, dans ces moments-là, comme c'est, on va dire, un un endroit que que tu connais bien, que que tu maîtrises, est-ce que c'est quelque chose qui fait que, heu, toi, tu te sens mieux et justement, un petit peu plus propice, heu, aux conversations et pour surmonter, notamment, heu, ta timidité?
Moi si s heu, pour le coup c'est vrai que le enfin je reste timide mais, heu, suffit de, une réaction, un un un contact ou enfin je pense à la salle de sport, heu, de demander de tourner sur la même machine, et ouais pour le coup je suis beaucoup plus vite à l'aise. Je suis pas à l'aise de base, je vais pas faire le 1er pas, mais, heu, plutôt que de devoir, heu, discuter 10 minutes avant de commencer à être à l'aise, au bout de la 1re phrase, heu, ouais je j je j ça commence et je suis presque moi-même ouais pour le coup.
OK, bah déjà ça c'est un un bon point, hein, peut-être, peut potentiellement à explorer. Parce que si tu vois que déjà tu as des endroits où tu te sens beaucoup mieux, heu, par exemple, bah, j'imagine dans ton club de sport ou peut-être même de d'autres endroits que tu connais bien ou ou des gens, hem enfin connaître des gens, heu, par le biais d'autres personnes, ça c'est peut-être quelque chose qui peut te rassurer, qui peut faire que, justement, tu te sentirais moins timide. Donc, heu, ouais ça, ça peut déjà être un un bon point. Heu, après, moi, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de de commencer petit à petit, donc tu peux faire, heu, des petits objectifs, heu, par exemple, heu, ça peut être, heu, voilà de de d'aller faire, heu, un dîner avec, heu, des amis, et, pourquoi pas, d'autres amis ou d'aller à l'anniversaire, heu, de de ta copine a et de rencontrer ses amis aussi, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Et puis, heu, ouais d'y aller, heu, petit à petit, même, heu, pour ce qui est de parler à des gens, heu, qui sont totalement inconnus, ça peut commencer par, heu, se dire simplement «bonjour» aux aux gens que tu croises, ça peut paraître anodin mais déjà, en fait, ça va t'ouvrir un petit peu, hem, ta ta ta jauge sociale, on va dire, mentale, de te dire: «Ah oui OK là c'est bon, heu, je suis à l'aise, je peux parler heu», heu, tu vas à la boulangerie, si tu vas, heu, à la même boulangerie tout le temps, n'hésite pas à demander à la boulangère, heu, comment elle va ou quelles sont les nouvelles, heu, ou peu importe, tu peux ajuster le le commerçant ou ou la personne que que tu vois, heu, relativement souvent. Voilà, ça peut être des petits défis comme ça, qui peuvent faire que ça te permette de te sentir à l'aise et et de progressivement surmonter un petit peu ta timidité.
C'est vrai, ouais. Mmh mh. Mmh. C'est vrai que, c pour pour le coup, enfin, b je veux bien, enfin, s je peux prendre ça comme petit défi et, heu, ça m'amuserait, je pense, en plus de le faire. Bon, après, là là je dis ça comme ça, mais je suis pas devant les gens que je connais pas à leur dire «bonjour», mais honnêtement, j'ai en j'ai envie d'essayer pour le coup, et oui, c'est vrai que dire «bonjour», heu, f enfin dire «bonjour» et demander «comment ça va?» aux gens, c'est quelque chose qui me parle ou en tout cas, que j'aimerais faire pour le coup carrément parce que, mmh enfin, déjà, c'est original un petit peu et prendre des nouvelles des gens, surtout que quelqu'un qui le connaît pas, c'est c'est c'est de la bienveillance, et cette idée, ça me plaît parce que je suis bienveillant.
Mmh, c'est ça.
Et ouais, enfin, c'est juste que j'ose pas pour, heu, rien, au final. Enfin si, il y a du stress, mais honnêtement, c'est vrai que enfin, f ouais, là où tu veux en venir, c'est que l l'effort est vraiment pas énorme à faire ça, hein. Juste demander, heu, «ça va bien?», c'est c c'est pas compliqué, hein, et ça, petit à petit, tu penses que ça va me débrider, heu, au fur et à mesure et je vais pas dire que je vais être, heu, tout le temps extraverti non plus, mais ça va stimuler cette compétence de la timidité pour, heu, l'écarter petit à petit, quoi, c'est ça?
Bah, totalement, en tout cas, ça peut y contribuer. Hem, si autre chose peut te rassurer et faire en sorte qu'on va dire, heu, ces petits défis se passent, heu, de manière plus naturelle, et et moins stressante, n'hésite pas aussi à, mmh, à préparer un petit peu quelques, heu, quelques petits, heu, quelques petits tips, on va dire, qui vont faire que, tu te sens mieux. Par exemple, heu, tu peux réfléchir à quelques phrases un petit peu bateau, mais, heu, sympa, heu, qui peuvent, heu, facilement lancer une conversation. Heu, tu peux aussi avoir, heu rien que déjà, en fait, hem une communication, elle part toujours, heu, d'un d'un physique, donc si ton langage corporel est chaleureux et avenant, que tu fais de grands sourires, que tu as une posture qui est plutôt ouverte plutôt que d'avoir par exemple, heu, les ba les bras croisés ou ou autre, ça, c'est quelque chose qui va vraiment faire en sorte que tu vas attirer naturellement les les gens à toi, en fait, donc en fait, au-delà de ce que, heu, tu, hem de ce que tu dis, faut penser aussi à ce que tu dégages et et ça, c'est déjà, heu, heu, la moitié de de de la conversation que que tu as avec les personnes.
Mmh. Mmh, c'est vrai, mmh. Ouais, c'est ça me parle énormément, pour le coup. Je sais que j'ai une heu, posque posture un peu avachie, enfin les les bras tombants, les épaules un peu recroquevillées, justement peut-être à cause de la timidité. Et heu, oui, oui, je le sais, en plus, je me rends compte que le tout ce qui est para-verbal, tout ce qui est posture, attitude, enfin, on n'a pas besoin de parler avec la bouche pour heu, parler, quelque part et c'est vrai que ma posture est pas adaptée, je pense que bah, mais je vais enfin on on m'avait déjà parlé d'une posture heu, plutôt Superman, c'est à le torse bombé, les bras sur les hanches, et c'est à l'opposé de ma posture actuelle heu, de manière générale. Et je pense que, quelque part, ça donnerait de la un peu plus de crédibilité dans ce que je dis, un peu plus d'assurant, parce que Superman, c'est le héros heu, puissant, qui gagne tout, quoi, dans l'idée. Je pense que, ouais, cette posture elle elle pourrait être rigolo. Bon, pas me balader dans la rue comme ça tout le temps non plus mais mais, ouais, je pense que la posture, pour le coup, c'est une des plus grosses solutions heu, qui pourraient m'aider à avancer heu, côté social, quoi, ouais.
C'est ça et un autre conseil-là que que tu viens de me faire penser aussi. C'est heu, quand tu penses à à Superman, je suis sûre que que tu as souri, que ça t'a mis dans, mmh, dans un bon mood, tu vois? Directement. Heu, bah, en fait, heu, encore une fois, heu, les, tu vas attirer les les gens, heu, que que que tu as envie d'attirer, si tu te dis: «Bah, tu sais quoi? Aujourd'hui, je suis superman, je me sens très bien, j'ai le torse bombé», comme tu as dit. Bah, voilà, forcément, directement, ça te donne le sourire, ça te ça te rend joyeux, bah forcément les gens vont vont le percevoir aussi, en fait, heu. Je pense que dans, heu, dans les connexions en avec les personnes encore une fois, il y a vraiment ce côté, heu, évidemment, heu, discussion, heu, partage, heu, oral. Mais voilà il y a il y a plein d'autres choses en fait, si tu arrives à à dégager, heu, une bonne onde, heu, heu, de bonnes énergies, les gens vont directement venir à toi et ça passe par, heu, comment toi, tu te sens intérieurement en fait. Même si c'est pas forcément vrai, même si, heu, tu sais très bien que tu es pas Spider heu pas Spider-Man, ça va Spider-Man aussi mais, <chuckles> tu sais très bien que tu es pas Superman ou quoi. Heu, bah, juste le fait de de de de te forcer à prétendre que c'est vrai, et bah, tu verras qu'à force de le faire, bah, en fait, ça va devenir, heu, réel et que les gens, bah vont commencer aussi à ressentir un peu cette bienveillance et cette bonne humeur que tu as en toi.
Oui, c'est vrai. Mmh. <chuckles> Mmh, c'est vrai. Enfin c'est sûr oui, heu, su je pen ouais, j'y crois, en plus, aux aux énergies, plus ou moins et le positif, l'assurance attirent la attirent l'assurance et le positif, donc heu. Ouais c'est vrai que c'est un un petit travail à faire sur moi-même pour le coup, avec les petites techniques, heu, citées, ouais moi mais je pense que enfin, je pense, en tout cas je commence à y croire que, heu, que je peux surmonter, heu, cette timidité et et par, heu, par extension me faire des rencontres faire des nouvelles ren faire des nouvelles rencontres, des nouveaux amis. Qui sait, heu? Je pense, faut pas que j'ai peur d'aller dans les nouveaux endroits ou ou de parler à des gens tout simplement, hein. Enfin, c'est bête, ça crée pas de en fait, ouais, je cherche des des re enfin pas des relations forcément amoureuses, mais des des relations sociales, tout simplement et c'est quelque chose qui me plaît en plus et ouais, mis bout à bout, demander comment ça va, la posture et ouais, en fait, c'est une question d'énergie, d'état d'esprit de manière générale, j'ai l'impression aussi.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais, heu, mais donc c'est pour ça, heu, hésite pas, à toi, le tenter de ton côté et puis, heu et puis, heu, je suis sûre que ça va le faire, hein.
Ouais. Ouais, tu as tu as raison, tu as raison hein, pour le coup, ouais. Bah, écoute, heu, je te remercie beaucoup de de m'avoir écouté, <chuckles> ça m'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait du bien d'en parler et tu m'as donné quelques pistes, heu, pour avancer en plus, heu. Ouais, je je commence à y croire comme je t'ai dit, heu, merci beaucoup, en tout cas.
Bah, je t'en prie, en tout cas, si tu as d'autres questions sur ce sujet ou même sur un autre sujet, hein, franchement tu hésites pas. Moi, je suis là pour toi et je suis sûre que ça va le faire franchement, crois en toi et tu vas trouver ton équilibre.
Merci beaucoup.